No, no, dico, mhmm, cioè sicuramente è una cosa è una cosa normale. Si è appena svegli, quando quando ci si guarda allo specchio, magari si possono avere queste sensazioni qua. Ehm
No, però, per esempio, io nel mio caso in particolare, uhm, lo noto ancora di più, perché anche se mi sveglio in orario normalissimo, non lo so, mi sveglio alle 9, uhm, e devo prepararmi per scendere, uhm, e anche se passa il tempo prima che mi preparo, mi vedo sempre peggio che se mi devo preparare per uscire, uhm, alle 9 di sera invece. Lì magari mi sento anche molto più carina.
Ah, oka Ah, oka Ho capito, ho capito, ho capito. Ma, uhm, senti, ma, mhmm, <clicks tongue> invece se mhmm, dato che comunque mi mi è sembrato di capire che per te, ehm, la routine è un momento no, dove ti prendi cura di te stesso, cioè, è un momento dove tu dedichi a te stessa, no, ehm, quindi è importa cioè, è importante anche perché ti permette di, poi, svolgere, ehm, adeguatamente il resto giornata. Ma è magari per una persona che, uhm, è abituata la mattina a svegliarsi alle uhm, alle 8 meno 10 e lo e andare in bagno, lavarsi i denti e fuggire e uscir di casa per uhm, per andar a lavoro, no, ehm, perché magari ci possono essere queste tipologie di persone. Mhmm, e vorrebbe, uhm, magari trovare del tempo la mattina, no, per cercare di prendersi cura di far le magari, le cose un pochettino più con calma per prendersi cura sé stesso. Che consigli potresti dare, no, mhmm, dato che o comunque cosa gli potresti dire? Uhm, cioè perché dovrebbe farlo anche lui?
Sì. Mh-mh.